Ach, aha, interessant. Ja.
Also, ja w wir wir reden jetzt hier von wir sind bei Neapel, wir reden von du verstehst ja, was da unten so alles teilweise für Organisationen sind.
Ja, genau. Es ist schon recht gruselig, oder? Wollte deine Freundin da überhaupt mitgehen mit den fremden Leuten?
Also, ich war dagegen und sie haben aber gesagt also, wenn, dann sollte lieber die Freundin, weil damit es nicht irgendwie so keine Ahnung. Also, es war irgendwie und ich habe dann wir wir mussten ja auch das Auto noch beschützen, so in Anführungsstrichen und deswegen haben wir dann gesagt: „Okay, ich bleibe beim Auto, passe auf, dass das Auto nicht gestohlen wird.“ Ich glaube auch, dass ich noch u u dann irgendwie m m i im Café nebenan so 'n Abschleppdienst organisiert habe, damit sie das Auto abschleppen und irgendwie in die Sicherheit bringen. Also, irgend so es war alles sehr, sehr wild. Aber das eigentlich Entscheidende und das ist das, äh sie ist dann mitgegangen
Ah. Hm. Hm. Ja, genau. Oh, ja. Mhm. Mhm. Ah, okay. Aha. Ist sie dann mitgegangen, aber noch oder? Ganz mutig. Oh, dir war bestimmt ganz mulmig zumute, du Armer. Ja. Aha.
ganz mutig. Also, zunächst hier die man ist ja so bei w w overwhelmed, wie man sagt im Englischen, also übermannt von allem und war dann froh, dass es irgendwie jemand gibt, der einem hilft. Aber kaum, dass er weg war, habe mir gedacht: „Gott, was machst du hier? Bist ja wahnsinnig. Das e e wer weiß, wo sie jetzt da sie hinschleppen und keine Ahnung was wird alles noch schlimmer.“, so ungefähr. Ähm, aber es jetzt, um's kurz zu machen, also, es war tatsächlich so, dass diese jungen Leute, äh, diesen Kontakt dann zu ja, wem auch immer dann hergestellt haben zum Padre, der dann dafür gesorgt hat, dass wir unsere Rucksäcke zurückbekommen haben.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, genau. Aha. Ja. Aha. Ah. Ach super.
Ähm, wir haben den Autoschlüssel bekommen. Was behalten wurde, war alles Bargeld und die der F der Fotoapparat. Das wurde behalten. Ja, da gab's dann so 'ne Übergabe. Ah, ich glaube, diese jungen Leute haben das alles übergeben bekommen.
Ach. Ach, u tatsächlich, okay. Ja, Wahnsinn. Mhm. Mhm.
Und wir haben dann durften
Wenigstens habt ihr d euer Auto dann wieder gehabt und und was war mit den Karten im Geldbeutel? Die habt ihr auch wieder?
Die hatte ich alle gesperrt. Ah ja, das war dann noch ein anderes Abenteuer. Ich hatte alles gesperrt, das heißt und wir hatten ja kein Bargeld und keine Karten mehr und standen dann in Sü in Süditalien ohne Geld und ohne gar nix. Das war ein anderes Abenteuer, für eine andere Zeit.
Mhm. Genau. Ja. Ach. Meine Güte, das war ein sp eine spannende Geschichte. Danke dir. <chuckles>
<chuckles> Tschau.

Er hat wirklich direkt vor dir, obwohl er schon gesehen hat, dass du da angerannt kommt, noch die äh, euer Zeug geschnappt oder wie? Das ist ja unfassbar und und dann ach, das ist ja schlimm. Hast du da geschrien vor Wut oder aha.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und da waren na gut, und da waren natürlich drinnen was war da alles ja <lip trill> ja natürlich, also ich habe äh äh, auch auch sie und hinterher geschrien und und und geflucht und ich weiß nicht was und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir damals das war so 'ne Zeit, wo man auch noch ich weiß nicht, ob du diese Dinger kennst, so, ich nenne es mal Plastiksafe, wo du deinen Schlüssel oder sowas oder vielleicht noch 5 € reinsteckst. Ich glaube, so 'n Ding hatte ich um 'n Hals, bin mir nicht sicher, weil man war ja in Italien und ist da dann vielleicht doch vorsichtiger und Neapel schon umso mehr. Aber ich weiß das nicht mehr. Also, das das da da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wir hatten keinen Zugang, äh, zum Auto. Also, vielleicht hat man 'n bisschen Geld. Also, was ich weiß, was ich noch hatte
<laughs> Ja. Ha, ja. Aha. Ja. Ja, klar, aha. Ja gut, Aha. Ja.
Ne, ich ich ich
Hattest du wenigstens noch den Autoschlüssel dann? Also
Das bin ich also, ich glaube, ich hatte sogar nicht den Autoschlüssel. Also ne, der, äh, d ich hatte ihn wahrscheinlich nicht. Also, w wahrscheinlich es war a das also, wir hatten was in den Rucksäcken war, war 'ne Kamera, der Autoschlüssel und unsere Geldbeutel, weil wir die natürlich mitgenommen haben, damit die, falls das Auto aufgebrochen wird, nicht geklaut wird. Genau und wir hatten wir hatten auch keinen Schlüssel genau, ich ich ich das mit dem Ding, das scheint, äh, irgendwie so falsche Erinnerung zu sein. Also, wir hatten tatsächlich, glaube ich, gar nicht mehr, außer 'n Auto, das abgesperrt dasteht, zu dem wir keinen Zugang haben.
Oh. Oh, nein. Ja, oh, nein, ach Gott, wie dramatisch, oh nein. <giggles> Oh, mei g meine Güte, ja.